A, mình chơi tennis cũng khá lâu rồi, mình chơi đâu đấy từ hồi, ờ, cách đây khoảng 10 năm mình đã bắt đầu mình chơi rồi. <laughs>
Ừm. Ôi trời! Chơi tennis 10 năm rồi hả? Chắc cơ tay lên lắm, nhưng mà hơi vô duyên, nhưng mà cho hỏi là cái tay phải có bự hơn tay trái nhiều hông? <laughs>
<laughs> <laughs> Mình mình nhìn thấy, ơ, cũng cũng same same thôi, cũng không không đến nỗi, ơ, tay to như thế đâu. Tại vì tập thì tập thì cũng phải à.
Ờ. À, vậy hả? Hồi xưa á nha là mình chơi cầu lông thôi là mình thấy có một cái sự khác biệt, cho nên là mình không muốn là cái, ơ, nó nó hơi thiếu sự cân bằng trên cơ thể mình ấy, cho nên là mình hổng có chơi một bên đó. Ừ, cho nên là mình hay chơi, a, bóng chuyền, hổng thôi là chơi mấy, a, ờ, yoga, hổng thôi là, sao ta, bơi lội đồ đó, những cái môn thể thao mà nó nó có sự cân bằng á, cho nên là mình hổng hổng có dám chơi một bên luôn á.
Ồ, thế hả? <laughs> À, bóng chuyền. <laughs> Thực ra thì nếu mà đánh hẳn hoi mà đánh tốt ấy thì người ta sẽ dùng cả hai tay thôi, nó không có cái chuyện là bị lệch đâu.
Ừm, ừm. Ô! Sao dùng hai tay được? Thuận tay nào dùng tay đó chứ hả?
Mình mình cầm vợt thì sẽ cầm tay thuận, nhưng mà mình đánh, ưm, đánh trái tay và đánh phải tay. Thì nó đánh trái tay thì sẽ phải dùng tay còn lại, lực của tay còn lại.
Ừm. À. Ô! Vậy luôn hả?
Kiểu, kiểu như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu mà tập hẳn hoi đúng kỹ thuật.
U trời! Hổng biết. <laughs> Nói chung là mình mình không phải là dân chuyên cho nên mình hổng biết, nhưng mà, kiểu, giống như là, hồi xưa mình chơi cầu lông tới một cái, ờ, sao ta, tới một cái mức độ nào đó rồi đó, là mình nghĩ là mình, ờ, mình có cố gắng nữa thì mình, kiểu, giống như là, cũng không lên cao được, hoặc là, kiểu, giống như, cũng không cần thiết để lên cao quá. Cho nên là với lại là chơi một thời gian mình thấy cái tay của mình nó nó có sự khác biệt giữa hai bên cho nên thôi, dẹp, hổng chơi nữa. <laughs>
<laughs> Ồ, vậy hả? À. <laughs> Đúng, đúng. Cách cầu lông cầu lông thường chơi một tay thôi, còn cái cái môn này thì chơi cần phải chơi hai tay.
Ừm. À, ra là vậy. Nhưng mà pickleball cũng chơi hai tay luôn hả bạn?
Pickleball thì cũng có những cái đòn đánh trái tay.
Ừm. Đòn đánh trái tay là, kiểu, giống như là, mình phải dùng lực cái tay còn lại để đẩy cái lực qua điều khiển cái lực của cái tay kia hả? Cái tay cầm vợt hả?
Ừm, chính xác, chính xác. Mình cũng phải, kiểu, trợ lực để đánh cho nó mạnh ấy.
Ờ. À, hiểu, hiểu. Thì, kiểu, như vậy thì nó mới mới đều, phải hông? Nhưng mà, kiểu, giống như là, mình thấy vậy thôi, nhưng mà mình nghĩ cái xác suất mà sử dụng tay thuận vẫn nhiều hơn, phải hông? Khoảng sáu mươi tám mươi, à, sáu mươi bốn mười. Ừm.
<laughs> Ờ, chính xác. Cái đấy cái cái cái đấy kiểu, kiểu chính xác như vậy. <laughs>
Nhưng mà khi mà lúc mà bạn chơi như cái môn mới như vầy nè, bạn có thấy có những cái khó khăn nào hông?

Ôi, ngày ngày của mình cũng khá là bình thường thôi, nhưng mà nghe có vẻ là bạn sao ta, bạn chơi thể thao đầu ngày luôn á hả?
Ờ, đúng rồi, tại vì mình không sắp xếp được thời gian buổi tối ấy, nên là mình, à, chơi s dậy sớm, mình cố gắng mình dậy sớm, mình chơi thể thao.
Ờ. Ồ, nhưng mà bạn chơi môn thể thao gì? Loại hình gì?
À, thực ra thì, ờ, gần đây mình cũng mới tập chơi, ơ, pickleball được tầm, à, khoảng h hai đến 3 tuần nay thôi.
Ô! Ô, pickeball, pickeball, à, có cái bài hát là "Pickeball" đó, phải hông? Thì không không biết là nguyên nhân nào dẫn đến bạn, ờ, sao ta, lựa chọn cái môn thể thao đó?
<chuckles> Ờ. Ờ, đúng, chính xác. Ơ, thực ra thì trước đây thì mình cũng có đánh tennis rồi và mình cảm thấy là dạo này thì cái môn pickleball ấy nó bắt đầu đang lên xu hướng ấy, và sân đúng rồi, lên nó nổi lên, nó trend các kiểu, thì sân các kiểu nó bắt đầu t họ sẽ bắt đầu xay thay cái sân tennis thành sân pickleball ấy.
À há. Nó nổi, ừm. Ừm. À, là do, kiểu giống như là, bạn, a, bạn chơi, ơ, chuyển sang pickleball tại vì do hoàn cảnh phải hông, kiểu giống như là, không cần không còn sân tennis gần nhà để chơi hả?
Ờ. <chuckles> Đúng, kiểu, kiểu vậy và một phần nữa thì là cái môn đấy nó cũng, kiểu, dễ tiếp cận cho người mới ấy, ơ, mình có thể dễ dàng mình, kiểu, gọi thêm bạn bè mình đi, kiểu, mọi người sẽ hứng khởi hơn.
Ờ. Đồng ý, đồng ý. Đông. Ờ, nhưng mà có vẻ nó nó dễ chơi và nó hợp túi tiền hơn so với tennis, phải hông?
Ơ, thực ra thì cũng túi tiền về mặt túi tiền thì nó cũng như thế, còn, ờ, dễ chơi hơn, nó dễ chơi hơn là chính.
À, cũng vậy hả? À, dễ chơi hơn hả? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nhưng mà nếu mà chơi cái cái cái môn đó thì nó tốn khá khá là nhiều tiền hông bạn, tại vì mình chưa chơi cho nên là mình cũng hông biết nữa?
<chuckles> Thực thực ra thì mình thấy là nó ít tốn ít chi phí hơn tennis ở một cái phần đấy thứ nhất là, ờ, sân sân thì tiền sân thì vẫn như thế này, tại vì
Ừm hứm. Ừm, tiền sân là bao nhiêu? Là mỗi lần chơi nó cho thuê theo tiếng hả?
Chơi chơi theo tiếng, chơi theo tiếng thì đâu đấy rơi vào khoảng, à, 80 hoặc là đến 150 1 tiếng.
Ừm. Ố! Đâu mắc lắm đâu?
Ờ, thì tennis thì nó đắt hơn một tí, tầm 200. <chuckles>
Ờ, vậy là cũng ừm, mình nghĩ cũng không đắt, từ tới giờ mình cứ nghĩ là nó đắt đỏ lắm. Rồi, ờ, rồi à há, nhưng mà bên cạnh đó thì còn có những cái chi phí nào khác hông hả bạn?
Ồ, không. <chuckles> Nó Ờ, chi phí thì chỉ có chi phí mua vợt với mua bóng thôi. Thì, ờ, v vợt thì nó cũng vô vàn lắm, nên là hiện tại thì mình đang đánh một cái vợt nó cũng rẻ rẻ, rơi vào đấy rơi khoảng 500-600, còn vợt tennis thì
Ừm hứm. À, à, kiểu giống như là, mới chơi cho nên là lựa cái, a, vợt nó, kiểu, sao ta, không cần quá đắt tiền, phải hông? Kiểu giống như là, nó phù hợp với mình trước cái đã, phải hông?
Ờ, đúng rồi, nó Chính xác, chính xác. Còn vợt tennis thì chắc chắn là phải mua 1 cái vợt hẳn hoi ngay từ đầu, thì nó rơi rơi đâu đấy vào tầm khoảng 2.000.000-3.000.000 1 cái vợt.
Ừm. Ồ, cái vợt khá là đắt nha. Nhưng mà còn banh bóng thì sao, kiểu giống như là, banh bóng mình có th thay đổi thường xuyên hông?